तो, अक्सर ना देखा जाता है कि जो पहली नौकरी मिलने की जो दास्तान होती है, वो काफ़ी एक ख़ास होती है, क्योंकि पहली नौकरी हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होती है। कई बार जो है लोग समस्याओं में रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि कैसे एक तो पहली नौकरी पाई जाए जब मिलती है तो फिर दुःख रहता है। आप बताएँगे कि आपकी पहली नौकरी की कहानियाँ क्या थी मतलब कैसे आपने प्राप प्राप्त की और कैसा अनुभव रहा उसके बारे में?
जी बिल्कुल। अ, देखिए अगर मैं बताऊँ पहली नौकरी मिलने क मिलने की दास्तान अपनी, तो ये ना बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए। मुझे अ, बिल्कुल पता भी नहीं था कि मेरी अ, जॉब लग जाएगी मुझे इतनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी। देखिए क्या हुआ था कि अ, <chuckles> मैं तैयारी कर रहा था पहले तो बैंकिंग की, है ना? और देखिए अ, मतलब मैं बिल्कुल अपने अ, जो मेरी स्ट्रीम थी उससे शिफ़्ट होके मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा था। है ना? बैंक में अ, बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। है ना? तो देखिए मुझे ना बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। अ, सिलेबस तो बहुत ईज़ी था वहाँ पे, है ना? एक महीने में मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। बट ना वो स अ, चीज़ें प्रैक्टिस करना और बार-बार उन्हीं को रिपीट करना वो मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं होता था। तो देखिए मैंने ना शिफ़्ट अ, मतलब मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या? क्योंकि मुझे इसमें मज़ा तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और देखिए, टू बी ऑनेस्ट मैं अगर आपको बताऊँ तो अगर ज जिस चीज़ को पढ़ने में मज़ा नहीं आए ना, तो उसे पढ़ना भी नहीं चाहिए। है ना? अ, तो बिल्कुल फिर वही पे अ, वहीं पे मैंने फिर डिसाइड किया अचानक से कि ना मैं अ, मैं टीचिंग मुझे पहले से ही टीचिंग में जाना था देखिए अ, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं टीचिंग में जान जाऊँगा और जेईई और नीट की डिवीज़न में बेसिकली। हाँ, तो मैंने ना उसके लिए बस 1 महीने प्रिपरेशन की और अ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिर मैंने ना बस 1 महीने के बाद पहला इंटरव्यू दिया और उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया। और वो इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था ना कि मैं क्या बताऊँ। और मैं <chuckles> लिटरली उसके पहले की फाइनेंशियल कंडीशन क्या आप आपको दस दास्तान सुनाऊँगा सुनाऊँगा तो आप ना बोल बोलेंगे कि अरे, व ही ये क्या है? मतलब कि वो जो जॉब मिली थी ना मुझे बहुत सही टाइम पे मिली थी। जी।
हुँ, हुँ, जी। हाँ जी। हुँ, हुँ, ये तो है। हुँ, हुँ। जी, ती जी। ओह! क्या बात है! हुँ, बताइए। रो पड़ोगे। हुँ। हाँ जी। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि आप इतना कुछ अ, चीज़ें कर रहे हैं और आपने जो है काफ़ी अच्छे जो हैं ये कदम उठाए हैं इन सब चीज़ों को लेकर। काफ़ी खुशी हो रही है कि आपको देखिए जॉब भी मिल गई। क्योंकि आज भी देखा जाए तो बहुत समस्याएँ देखिए लोगों पे रहती हैं और थोड़ा-सा अभी भी जॉब नहीं होती है। तो जैसे ये बता रहे हैं कि आपको देखिए पहली जॉब मिल गई और तो ऐसे में क्या दास्ताँऐं थी आपकी मतलब उसकी प्रतिक्रियाएँ कैसी थी और समय कैसा था? वो आप मुझे बता रहे थे, उसके बारे में कुछ बताइए।
हुँ, जी जी, बिल्कुल। देखिए ना, मैं मैं बताना चाहूँगा कि अ, पहले ना उसके पहले मैं फ़्रीलॉन्सिंग करता था, है ना? जब मैं बैंकिंग की तैयारी वग़ैरह कर रहा था तो उस टाइम पे मैं साइड बाई साइड फ़्रीलॉन्सिंग भी करता था और अच्छा-खासा अ, मतलब अर्निंग भी हो जाती थी मेरी। तो देखिए अब जहाँ पे मैं फ़्रीलॉन्सिंग कर करता था करीब मैं 3-4 साल से उसी प्लेटफ़ॉर्म पे कर रहा था, है ना? 3-4 साल या यूँ कह लीजिए कि मैं 5 साल से मतलब कोरोना का ब कोरोना के बाद से वहीं से मेरे मेरी रोज़ी-रोटी चल रही थी। है ना? अब देखिए एआई का ज़माना इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अ, जो जो फ़्रीलॉन्सिंग का अ, की जॉब्स हैं, बहुत खतरे में आ गयी थीं, है ना? अब मैंने सोचा की अ, ख़ैर मैंने सेविंग्स कर लीं थीं कम से कम अ, 100000-200000 की समथिंग। कि अ, मेरा है ना मतलब चल जाएगा अभी 6-7 महीने का गुज़ारा तो मेरा खुद का हो ही जाएगा। है ना? अब देखिए लास्ट का महीना आया और ना मेरे पास ना पैसे मतलब कुछ यूँ मान के चलिए कि 25000 के समथिंग बचे थे। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस महीने अगर मेरी जॉब नहीं लगी ना तो मुझे ये सारी चीज़ें छोड़ के क्योंकि देखिए मैं ना अ, अपने घर से दूर रह रहा करता था पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें छोड़ के मुझे ना अपने घर पे जाना पड़ेगा और मैं सच बताऊँ तो अगर मैं एक बार घर पे चला गया होता ना तो फिर अ, मैं कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि देखिए घर पे ना बिल्कुल पढ़ाई पढ़ाई तो होती नहीं, घर पे बहुत ज़्यादा कम्फर्ट ज़ोन रहता है। और खाना-वाना सबी सब मिल जाता है टाइम टू टाइम और फिर वहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा काम भी नहीं रहता। तो देखिए अब जब अ, कम्फर्ट ज़ोन में रहते हैं ना तो हमसे पढ़ाई भी नहीं होती है। तो देखिए टू बी ऑनेस्ट मेरे से तो पढ़ाई होने वाली नहीं थी उस टाइम पे, है ना? अब मैं मैं चिन चिंतित हो गया कि अब मैं क्या करूँ? मतलब पैसे तो अब खत्म होने वाले हैं। और देखिए मैं तैयारी भी कर रहा था और मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं पहला ही इंटरव्यू दूँगा और पहले ही इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करूँगा कि बिल्कुल अ, मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया और देखिए अचानक से ही मेरी जॉब लग गयी और जो मेरा इतना बड़ा हेडेक था कि मैं मुझे घर जाना पड़ेगा। मुझे ये सारी चीज़ें मतलब छोड़नी पड़ेंगी, है ना? और कहीं न कहीं फिर मेरी लाइफ़स्टाइल पे भी थोड़ा-सा वो आ जाता कि ना मुझे कोम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते। तो देखिए बिल्कुल नहीं हुआ और मैंने अ, ये जो अ, दास्ताँ है ना मेरी पहली नौकरी लगने की, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। जी।
बहुत अच्छा। हुँ, जी। अच्छा। ठीक है। उम, जी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। ओह! हाँ, हाँ, ठीक है। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, जी। ओह! हुँ, हुँ। अ, हुँ। <chuckles> अच्छा। ओह! अच्छा ये काफ़ी एक हाँ वैसे अन अनएक्सपेक्टेड ही सारी कहानी अ, लग रही है और काफ़ी अ, चलिए हो गया है ये सारी चीज़ें। तो ऐसे में आप बताएँगे कि आपके कोई मित्र वगैरह थे जो आपकी सहायता कर रहे थे इन सब चीज़ों में? क्योंकि हर नौकरी के पीछे ना कुछ कहानियाँ होती हैं जैसे कुछ मित्र होते हैं हमारी सहायता करते हैं कुछ अन्य प्रकार के लोग होते हैं तो कुछ इसके बारे में आप बताइए।
जी। जी। बिल्कुल देखिए अ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अ, उस टाइम पे ना जब मैं बिल्कुल अनसर्टेन था कि अब तैयारी तो मैं कर रहा हूँ कोचिंग सेक्टर में जाने के लिए क्योंकि देखिए कहीं न कहीं एंट्री मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको एंट्री मिल गई है तो फिर उसके बाद का जो अ, सफ़र होता है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसे क्या करना है? तो देखिए मैंने ना अपने सीनियर्स का जो कि इस फ़ील्ड में ऑलरेडी 3-4 सेल स 3-4 साल से हैं और उनका पैकेज भी अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब भी मैं सुनता था तो मैं बोलता था कि, "अरे वॉव, मतलब कि सही है। अ, मैं तो शायद ही कर पाऊँगा ऐसा कुछ।" है ना? मतलब देखिए सब्जेक्ट नौलेज तो था मेरे अंदर लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि शायद ही कर पाऊँ मैं, है ना? और फिर मैंने उनसे ना फिर मतलब ऐसे पूछना स्टार्ट किया कि जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो क्या होता है? इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, है ना? साथ ही साथ मैंने उनसे पूछा कि और भी चीज़ें क्या मैटर करती हैं वहाँ पे मतलब क्या-क्या चीज़ें वो नोटिस करते हैं व्हाइल डू अ, व्हाइल अ, गिविंग इंटरव्यू है ना? तो उन्होंने सारी चीज़ें बताईं। उन्होंने ना बहुत अच्छे से म मेरी सहायता की। देखिए मेरे 2 सीनियर्स थे, ठीक है? यूँ कह लीजिए कि भईया, है ना? तो उन लोगों ने बहुत ही हेल्प किया था उस टाइम पे। और कहीं न कहीं मेरा मानना है कि अगर वो लोग नहीं होते ना तो शायद ही जो मेरा ये सफ़र था, मुझे 1 महीने में जॉब मिल गई। है ना? 1 महीने में नौकरी मिल गई मुझे। बहुत ज़्यादा अ, टफ़ हो जाता है मेरे लिए। तो ये 1 महीने कब 6-7 महीने में बदल गया होता मुझे खुद नहीं पता चलता। जी।
ओह! सच में? हुँ। हुँ, हुँ। जी। अच्छा। हुँ, जी। हाँ। हुँ, बिल्कुल। ये बात आपकी ठीक है कि ये सारी चीज़ें जो है, अनुभवी, काफ़ी कुछ ये इनका देखिए चीज़ों का रहता है, और काफ़ी कुछ सीखने को देखिए मिलता है। तो ऐसा कोई सबक है जो आपने इन सब चीज़ों के दौरान जो है सीखा हो? और अगर आपसे कोई और एक्सपीरियंस अ, जो है ये सारी चीज़ें करें, तो उसमें ज़रूर आप अज इन चीज़ों को देखिए ध्यान में रखें, और सबको राय भी देते हैं कि हमेशा जो है अपने जीवन में ये चीज़ याद रखना। ऐसी कोई राय हो या कोई सबक हो जो आपने सीखा हो कभी?
जी, बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो जो जो ये दास्ताँ थी मेरी ज नौकरी लगने की, इससे मैंने ये सीखा है कि ना आपको ना जीवन में कभी भी हताश नहीं होना है। क्योंकि देखिए लास्ट के मोमेंट में ना जब मेरे पास बहुत कम पैसे बचे थे, है ना, अह, मतलब कि अ, 1 महीने के बाद मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि मुझे घर पे ही जाना पड़ता, क्योंकि देखिए मैं ना अ, घर वालों से पैसे बिल्कुल भी नहीं लेता था उस टाइम पे। और कहीं न कहीं जब मैं घर पे जाता ना, तो वहाँ पे मेरा जो करियर होता, वो बिल्कुल अंधेरे में आ जाता, है ना। लेकिन वहाँ पे मैं हताश नहीं हुआ, मैं बिल्कुल अपने जो मेरी लगन थी, जितनी लगन हो सकती थी, उतनी लगन से मैंने पढ़ाई की, है ना। और मैंने इंटरव्यूज़ की तैयारी की, मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए उस टाइम पे। तो कहीं न कहीं जो मेरा विश्वास था कि हाँ अ, मुझे घर नहीं जाना पड़ेगा, है ना, मेर मतलब मेरी जॉब तो लग ही जाएगी, तभी मैं घर जाऊँगा, है ना। तो देखिए बिल्कुल अ, जो मेरा लगन था, जो मेरा विश्वास था, मैं हताश नहीं हुआ, तो वो मेरे काम आया। तो मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि कितनी भी बुरी अ, सिचुएशन आ जाए आपकी, कितना भी टफ़ फ़ेज़ आ जाए आपकी लाइफ़ में, बिल्कुल आप कभी भी हताश या निराश नहीं हों। जी।
हुँ, जी। हुँ, जी। बिल्कुल, ये तो चलिए काफ़ी अच्छी बात है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं और ऐसा कुछ इश रहता है। तो जैसे ये मैं आपसे आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप अ, जब आपकी देखिए पहली नौकरी लगी थी तो आपके जो आस-पड़ोस के लोग हैं या जो आपके घरवाले थे उनकी क्या प्रतिक्रियाएँ थीं या जो आपके पक्के दोस्त थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? आपने उनको पार्टी दी या खुशी मनाई आपने उन लोगों के साथ मिलके?
जी देखिए, बिल्कुल अ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अ अ, 19 जनवरी को मैं इंटरव्यू देने आया अपने शहर से दूसरे शहर में राजस्थान में एक जगह है, शिक्षा नगरी है राजस्थान की। जी, वहाँ पे देने आया मैं इंटरव्यू और मुझे नहीं पता था कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो मैं पक्का सेलेक्शन हो के ही आ आऊँगा मतलब अ, सेलेक्शन हो ही जाएगा मेरा, है ना? तो देखिए मैं 19 को अ, जी?
क्या बात। हुँ, ठीक है। हुँ, हुँ, आप मुंबई जा रहे हैं। <laughs> जी, आप मुंबई जा रहे हैं जैसे बिल्कुल वैसे <laughs> हुँ।
<chuckles> जी बिल्कुल वही कि मुंबई जाते हैं ना ऑडिशन देने और हमें पता नहीं होता है कि मैं फिल्म स्टार मैं सुपरस्टार बन जाऊँगा की नहीं और कभी-कभी हमारी जो भाग्य हो होती वो साथ दे देती है और हम सुपरस्टार बन भी जाते हैं। तो देखिए व वैसे ही मेरे साथ हुआ कि मैं कोटा आया और बिल्कुल 19 को आया मैं है ना? और अगले ही दिन मुझे अब 19 को आया मैं इंटरव्यू दिया और मैं वापस चला गया अपने शहर, है ना? अ, 6 घंटे की दूरी पे हम है मेरा शहर। और जी, वहाँ से फिर अ, अगले दिन ही कॉल आया कि आपको ना अगले दिन यहाँ पे आना है। अ अ, मतलब ओरिएंटेशन था अगले दिन ही, तो अब मैं तो सोच म सोच में पड़ गया मैं बहुत ज़्यादा खुश और साथ ही साथ सोच रहा हूँ कि अभी मैंने तो कुछ तैयारी भी नहीं की है जाने की क्योंकि देखिए क अ, ऐसा होता है ना कि हमारी जॉब लग रही हो तो कपड़े-वपड़े भी बहुत ज़्यादा सिलवाने होते हैं, है ना? बो अ, अन्य प्रकार की तैयारी करनी होती है तो देखिए, मैंने घर पे बताया अपने दोस्तों को बताया वो बड़े खुश थे सारे लोग ना बहुत ज़्यादा खुश थे। अ, और फिर अ, अचानक से ही फिर मैं ना चला गया। बिल्कुल देखिए, मैं मैंने बोला था ना कि मुझे घर नहीं जाना पड़े तो आया ही नहीं ये नौबत। मैं बिल्कुल मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं घर पे जा पाऊँ। फिर मैं आया, फिर जब मैंने 2 3 महीने अ, मैं जनवरी में आया और फिर अप्रैल में मैं घर गया, है ना? अप्रैल में, मतलब आप यूँ मान के चलिए कि 3 महीने बाद मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ घर जाने का तो ये ना बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा माहौल बन गया था उस टाइम पे घरवाले भी खुश थे दोस्त लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे। जी।
<chuckles> क्या बनूँ? जी। हाँ। हुँ। ओह! अच्छा। तो अच्छी बात है। उम, हाँ, ये तो चलिए अच्छी बात है कि एक खुशी का माहौल बन गया और आपने काफ़ी सारी चीज़ें कि हम बात कर ली और ये कुछ कर लिया। तो ये बताइए आप कि आपका पहला अनुभव कैसा था मतलब पहली जो सैलरी आपके पास आई थी क्योंकि उसका अनुभव तो काफ़ी अच्छा ही रहता है, तो आपने उस सैलरी से किया क्या? मतलब कुछ कहानी है तो उसके बारे में बताइए कि क्या कुछ हुआ है?
जी, देखिए अ, मैं आपको बताऊँ तो अ, जब मेरी जॉब लगी और फर्स्ट डे था ओरिएंटेशन का, देखिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। है ना? मतलब ऐसा होता है ना कि अभी तक फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और अब जॉब लग रही है, तो देखिए फ्रीलांसिंग में आप कितने भी पैसे कमा लो, वो खुशी नहीं देती क्योंकि अ, ऐसा होता है ना कि ये ठीक है, ये तो ठीक है, ये इसमें कोई ये जॉब थोड़ी ना है, है ना? अ, लेकिन जब मेरी जॉब लगी ना और वहाँ पे मेरी सैलरी ना बिल्कुल, जितना मैं कमाता था, उससे बहुत कम थी। लेकिन बिल्कुल जब मेरी फर्स्ट सैलरी आई ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ऐसा लग रहा था कि अ, ये मेरी मेहनत की कमाई है। तो देखिए, पहले तो मैंने उससे क्या किया अ, मैंने ना अब देखिए, खर्चा इतना ज़्यादा होगा क्योंकि शिफ्टिंग करना और बहुत सारी चीज़ें करना, तो मेरे बहुत ज़्यादा पैसे तो उसी में चले गए। शिफ्ट वगैरह करने में खर्चे अ, हो गए बहुत ज़्यादा और फिर थोड़े-मोड़े जो मेरे पैसे बचे थे ना, मैंने वो घर पे दिया, तो घर वालों को बहुत ज़्यादा खुश खुशी हुई। ख़ैर, मैं उसके पहले भी देता था मैं उनको पैसे फ्रीलांसिंग करके, लेकिन ना उनको ना उतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती थी उस टाइम पे। लेकिन देखिए ना, मैं वहीं पे एक मैं जॉब लग गया और जॉब में लग गया और मैंने उनको कम पैसे भी दिए ना, तो उनका जो रिएक्शन था, उनकी जो प्रतिक्रिया थी, बहुत ज़्यादा खुशनुमा थी। जी।
जी। अरे! <chuckles> अच्छा। <chuckles> सही कह रहे हो आप। हुँ, जी। ओह! अच्छा ऐसा कुछ था? ये तो फ़िर काफ़ी अच्छी बात है कि देखिए आपके आस-पास जो है खुश होने वाले लोग हैं और काफ़ी अच्छी इनका रिएक्शन भी एक रहता है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपका ना खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो गए तो ऐसे में हमारी ना हमेशा ही ए एक्सपेक्टेशन रहती है कि जब भी हम नौकरी में लगेंगे बदन में सूट होगा, पैर में बूट होगा ऐसे <chuckles> लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है पहली नौकरी से। तो आपका क्या-क्या मतलब शौक था कि जो आपने सोचा था कि नौकरी से मैं ज़रूर पूरा करूँगा। आपने शायद वो पूरा भी किया हो या अभी पूरा नहीं हुआ हो, ऐसा तो इसलिए चलता रहता है। पर आपका शौक था कोई ऐसा कि वो ज़रूर करूँगा, जैसे घूमने का हो गया या कोई चीज़ खरीदने का, आपका था कुछ अ, कोई शौक?
जी देखिए बिल्कुल अ, मैं आपको बताऊँ तो ऐसा होता है ना कि जब हम घर पे होते हैं या फ़िर अ, जब बिल्कुल हमारा रूटीन जो होता है। अनऑर्गनाइज़्ड होता है क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं ना तो रूटीन हमारा बहुत ज़्यादा अनऑर्गनाइज़्ड होता है। तो वहाँ पे अ, हम ना स्किन केयर नहीं कर पाते तो मैंने सोचा था कि जब मेरी जॉब लगेगी और पैसे आने लग जाएँगे ना तो मैं स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा। तो देखिए मैं बिल्कुल उसके बाद ना मुझे ऐसा शौक नहीं है सूट-बूट पहनने का बस हाँ कि मेरी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ग्लो करे। तो उसके बाद ना मैंने उसपे अ, मैंने स्किन अ केयर प्रोडक्ट्स मँगवाएँ ख़ैर मैं वैसे भी थोड़ा गोरा हूँ। <chuckles> बट मुझे एक्सट्रीम ब्राइटनेस चाहिए थी फ़ेस पे है ना? तो फ़िर मैंने वो सारे प्रोडक्ट्स अपनाए और बिल्कुल अभी ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मेरा रूटीन भी अच्छा हो गया है जॉब में रह के साथ ही साथ पैसे आते हैं। तो मैं हर महीने हज़ार, दो हज़ार इन्वेस्ट कर देता हूँ अपने स्किन केयर पे। तो देखिए उससे ना ग्लो आता है। और लोग मुझे ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं कि आपकी जो स्किन है ना डे बाय डे बहुत ज़्यादा ब्राइट होती जा रही है जी।
अच्छा। अच्छा। <chuckles> उम्म, हुँ। अच्छा। हाँ, ये तो देखिए बात ह वैसे काफ़ी अच्छी है कि आप ऐसा कुछ सबके अपने-अपने शौक हैं और देखिए सब करना भी चाहते हैं। कई लोगों को कुछ और शौक होते हैं। आपका स्किन केयर का है और ये तो मैं भी करता ही हूँ और ये करना ही पड़ता है। तो वैसे जो आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है ना, लोकेशन को लेकर तो आपकी क्या थी नौकरी को लेकर क्या आपको उस लोकेशन से आप सैटिस्फाइड थे जो आपको मिली हो? उसके बारे में कुछ बताइए?
जी। जी। देखिए वो लोकेशन मेरे घर के बहुत पास में ही थी मतलब 6 घंटे की दूरी पे। तो बिल्कुल मैं था अ, क्योंकि 6 घंटे अ, आप सुबह 6 बै बजे बैठो और 12 बजे पहुँच जाते हो सुबह में ही है ना। तो इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है तो मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। अ, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे अगर साउथ में भी सिंस मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ। अगर मुझे साउथ इंडिया में भी जॉब मिल जाए तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो उससे तो अच्छा ये है ना, कि अगर आप एक सिरे से दूसरे सिरे जाने के लिए रेडी हो इंडिया के। और अगर आपको अपने ही अ, सिरे में अपने ही अ, जो ज़ोन में बेसिकली अगर जॉब मिल जाए तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। जी।
हाँ, हाँ। ठीक है। उ जी। चलिए ये तो काफ़ी अच्छा एक अनुभव है जो आप ये बता रहे हैं चीज़ों को लेकर। और अच्छा लगा ये सारी दास्ताएँ आपकी ना नौकरी के ऊपर सुन के और जुड़ के कि आपसे ना काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं दोबारा ज़रूर जुड़ें। तब तक के लिए आपका शुक्रिया।
जी। मुझे भी आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं भी आशा करता हूँ कि हमारी फिर से बात होगी। जी, धन्यवाद।